Eh dis-moi, comment tu trouves de la musique nouvelle toi, en ce moment?
Alors, la musique nouvelle, heu enfin, comment je découvre donc de de la musique, heu, finalement, hein, s dendiou
Oui, des des nouveaux titres, heu, ouais des choses comme ça.
hem, moi alors, av je je cons je suis un un gros consommateur de plateforme de streaming. Heu, voilà dans un 1er temps j'ai été pendant longtemps, heu, sur la plateforme, heu, Spotify
Ouais. OK.
heu, et puis, là, j'ai changé récemment, je suis passé sur Deezer. Maintenant, heu
OK. D'accord. Donc tu as tu as stoppé ton abonnement sur l'une pour migrer vers l'autre ou tu as gardé tes 2 abonnements?
Heu, alors, au tout début, j'ai essayé, du coup, une période d'essai, parce que j'ai aussi une montre connectée où je cours et je consomme beaucoup de musique quand je cours. Et pouvoir connecter, du coup, son application avec sa montre connectée, heu, voilà c'est pa c'est pas aussi simple que ça en a l'air! <laughs> Donc, heu, du coup, heu, du coup c'est pour ça que j'ai voulu tester un petit peu les 2. Bon l'application Deezer est un peu moins intéressante que Spotify, mais par rapport à
Et oui, oui, oui bien sûr. <laughs> Mmh, d'accord. En termes de choix?
en termes de bah, c'est-à-dire que, par exemple, heu, les podcasts, je peux pas les écouter, heu, sur, heu, sur ma montre connectée, voilà. C'est une fonction qui n'existe pas et qui a été remontée depuis longtemps. Mais, heu, voilà, on peut pas écouter, heu, de podcasts via Deezer, par contre on peut le faire via Spotify.
Ah. D'accord. Mmh mh. OK.
Heu, mais je suis parti donc de Spotify, heu, sur lequel je découvrais déjà beaucoup, beaucoup de musiques, heu parce qu'en fait la politique, heu heu, on va dire, heu, de de l'entreprise et notamment du du PDG ne me convenait pas. <chuckles> Donc, heu, notamment sur la rémunération des artistes, heu
Ah! Ouais. D'accord. Donc c'est par conviction en fait, plus que tu es parti, c'est ça?
Exactement, ouais. Ouais, ouais tout à fait. Heu, par conviction et puis aussi pour la qualité, heu heu, pour la qualité aussi du son, sur Deezer, heu, je paye exactement la même chose. Heu, j'ai une meilleure qualité de son, une vraiment bien meilleure qualité de son. Heu et puis, heu et puis voilà après l'algorithme pour pouvoir alors parce que moi ma manière donc de découvrir, heu, la musique, heu, c'est utiliser donc, heu, essentiellement l'algorithme, heu, de streaming. Bah, alors je
OK. Ouais. D'accord. OK. Oui. D'accord, tu te laisses guider, en fait, par ce que, heu, l'appli te va va te proposer?
Heu, oui et non. <chuckles> Alors, heu, beaucoup, beaucoup effectivement, heu, voilà de cette manière-là, heu, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions, heu, qui s'appellent heu, flow, heu, sur Deezer. Sur Spotify, c'est une fonction qui a à peu près le même terme. Et donc on clique heu, sur heu, voilà heu, la fonction flow. Et puis après donc, il y a une musique aléatoire, heu, qui, hem, qui se
D'accord. <chuckles> Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord. Qui respecte, heu, par exemple, heu, je te dis n'importe quoi, tu es un fan de country donc si tu appli enfin si tu appuies sur flow, country, il va te mettre des musiques aléatoires de ton genre de musique que tu aimes?
Grosso modo, c'est ça. Heu, alors moi j'ai une playlist, heu, j'ai j'ai notamment une heu, donc dans mes favoris, voilà. Sur Deezer ça fonctionne comme ça. C'est pas par rapport aux playlists, c'est par rapport à ce qu'on va mettre, du coup, dans ses coups de cœur, donc dans ses favoris. Et après et même au tout début quand on crée un compte et la 1re fois qu'on va sur la plateforme Deezer, heu, ils proposent heu tout simplement, ils t'invitent, heu heu, à, hem, inscrire, heu, les a tes artistes préférés, je crois c'est tes cin tes 5 artistes préférés et donc comme ça, ça permet déjà d'avoir un 1er algorithme de la fonction flow exactement.
D'accord. Ouais. OK. Mmh mh. OK. D'accord. Il fait en fonction de ça, du coup, au départ? Ouais. OK.
Voilà. Et heu et ensuite, heu, ça va être par rapport aussi à tes favoris. Donc, heu bon, j'ai l'impression quand même que la, mmh, la fonction flow sur Spotify marchait beaucoup mieux que celle de de Deezer. Ouais, heu
OK. De Deezer. OK. Donc, toi, du coup tu laisses vraiment l'algorithme te proposer des choses que tu écoutes et que tu mets éventuellement en favori si tu aimes ou pas, c'est ça?
Mmh. Mmh mmh mh. C'est ça. Ouais.
Et ensuite à partir de ça, bah, l'algorithme s'affine.
C'est exactement ça, oui, tout à fait. L'algorithme s'affine alors, justement, c'est ce que je disais c'est que j'ai l'impression que, heu, l'algorithme sur Deezer s'affine, heu, s'affine moins que sur Spotify alors, bon, pour l'instant, heu, on va dire que Spotify, je l'ai quand même utilisé pendant, heu, des années et des années, <chuckles> pendant beaucoup d'années et Deezer pendant très peu de temps, donc peut-être que je que je dois
Mmh. OK. Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas encore tous les, heu, ou alors il l'algorithme n'a pas assez de recul, c'est ça, peut-être, pour te proposer d'autres choses? Ouais.
Oui, peut-être, mmh, j'ai be j'ai besoin je pense, heu, en tout cas, de continuer à essayer, heu, pour être sûr et certain, effectivement, heu, de comment fonctionne le system flow, heu, voilà, après, heu, c'est pareil, je fonctionne beaucoup avec les notifications, heu heu, de ces plateformes de streaming, qui va m'envoyer des notifications pour me dire, ah, bah voilà, il sait que j'ai tel artiste, par exemple, dans mes favoris, il va me dire, bon, beh, tel artiste vient de sortir un
Mmh, OK. Mmh mh. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Un nouveau titre ou un nouvel album et heu, OK, d'accord, donc heu, il te il t'incite à à à revenir, en fait, vers, heu, les artistes que que tu connais déjà et est-ce que tu en découvres d'autres?
Exactement, voilà, c'est Mmh. Alors, heu, beh, grâce au system flow, heu, oui, j'en découvre d'autres, alors il y a d'autres manières aussi qui me permettent d'en de découvrir, heu, aussi donc des nouveaux artistes, heu, alors, hem, j'aime beaucoup, heu, sur aller sur YouTube, heu et j'aime bien alors, avant d'aller sur YouTube, en vrai, heu, c'est d'abord sur Instagram que ça se passe, heu, je suis abonné maintenant, du coup, à des comptes, heu, tels que Pitchfork ou heu, Tiny Desk, par exemple, heu, qui sont tout simplement des endroits, heu, qui sont aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, heu et en fait, heu, eux, ils invitent des artistes, heu, voilà, qui sont pas extrêmement connus, qui sont moyennement connus ou peu connus et donc
Ouais. Ah! Alors, vas-y, raconte, heu, les autres manières. Ouais. D'accord. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. D'accord. Ah! OK et ils les mettent en lumière?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, là, ils proposent, une scène live, heu, qui peut durer de, heu, environ 12 minutes jusqu'à à peu près une 1/2 heure, heu, voilà, je sais qu'il y a d'autres plateformes après qui existent comme ça mais heu, mais c'est les principales, en tout cas, ce sont les plus connues et donc souvent sur Instagram, sur mon sur mon fil de réels, heu, je tombe sur un extrait et après sur l'extrait, heu, ben, voilà, quand je vois qu'il y a de l'énergie, heu, quand je vois qu'il se passe quelque chose, heu heu
Waouh! Chouette ça. OK. OK. Mmh mh. Ouais. N ouais, du coup, ça t'incite, là aussi, à à cliquer, à voir quel artiste et cetera?
Ouais, ouais, ouais, c'est ça, voilà, exactement, beh, là, le dernier, heu, le dernier exemple en question c'est, heu heu heu, un un groupe qui s'appelle Wet Leg. <chuckles> Ça s'appelle Wet Leg alors ma ma prononciation est peut-être pas forcément la meilleure, heu, c'est, hem, c'est un groupe, heu, anglais
D'accord. OK, heu Mmh mh.
voilà, heu et heu qui s'est produit, du coup, justement, heu, sur une de ces scènes, sur YouTube et que j'ai pu écouter, heu, que j'écoutais entièrement
D'accord. Et que tu, heu, tu as apprécié du coup, heu, c'est ça et est-ce que tu les as mis, heu, dans ta liste de favoris, heu, peut-être sur ta plateforme d'écoute?
Ouais, alors d'abord, j'avais besoin de d'écouter tout l'album <chuckles> parce qu'effectivement sur l'extrait, heu, qu'on a donc de la performance live, il y a donc une petite interview qui permet de voilà, heu heu
Ouais, ouais. Ouais, de mieux comprendre qui ils sont, heu
C'est ça, la présentatrice qui leur pose des questions un petit peu sur leur parcours, heu, la plupart du temps, c'est aussi pour présenter un nouvel album, heu, donc ils parlent, effectivement, donc du nouvel album, hem et puis, heu et puis, heu heu en tout cas, là, sur cet exemple-là, moi, je sais que j'ai été subjugué, heu, vraiment, heu, quand j'ai vu j'ai pas décroché, en fait, heu, les yeux de l'écran, c ouais, voilà, exactement, c'est ça! Il y avait vraiment une énergie sur scène, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, heu, au-delà, hem, de de de de ce qui est proposé, heu, déjà, artistiquement parlant par rapport à la musique, heu, il c'est pour moi, c'est vraiment tout un ensemble parce que je suis vraiment un gros consommateur de musique, heu et
Ouais. OK, bien sûr, ouais. Mmh mh. OK, ouais, c'est plutôt bon signe. N ouais. Bien sûr, ouais, ouais, ouais, ouais. OK. Et hem, tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, hem, toi, tu préfères découvrir finalement les artistes en live ou, heu, sur un album?
Oui. <sighs> J'adore les découvrir aussi en live. J'adore aussi les découvrir en live, heu, je crois que j'aime tout autant les 2, heu, j'adore aller, heu, dans des festivals, ça c'est un truc que j'adore faire l'été et j'attends un peu l'été d'ailleurs pour ça, heu
Ouais. D'accord. Oui! Ouais, te tu vas dans quel genre de festival, par exemple?
Alors, beh, moi, déjà, je je fais partie d'une organisation d'un festival, heu, voilà, à côté de chez moi, en Gironde et heu et heu et j'aime bien alors c'est pas moi qui m'occupe de la sélection artistique, donc c'est bien j'aime bien découvrir à cette à ce moment-là et puis j'aime bien aller dans des gros festivals assez connus, heu, comme, heu heu, Musicalarue, par exemple, heu heu, qui qui est dans le sud-ouest de la France, heu, il y a aussi le Garorock, par exemple mais j'aime bien découvrir des des petites scènes, effectivement, en live, c'est c'est vraiment différent que que de le découvrir via des plateformes de streaming, heu, vraiment le fait d'avoir une expérience live en direct et de le vivre, heu, parce qu'on a aussi, heu, un peu tout l'environnement, le fait qu'il y ait plein de monde autour, heu, qu'il y a plein de gens aussi qui viennent pour écouter de la musi
Ah! OK. Mmh mh. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'est sûr, ouais. Ouais. Mais c'est ça, ouais, c'est ça et puis tu vois, vraiment, l'énergie, heu, l'énergie des artistes que tu as pas forcément quand tu écoutes, heu, on va dire sur l'extrait d'un album.
Oui. Ah, oui, oui, oui, oui, oui, bien sûr, heu, les artistes, peut être qu'à ce moment-là, heu, ils reviennent d'une tournée. C'est leur dernière date, heu, donc ils sont crevés, ils sont fatigués. Heu, peut-être que, heu heu, voilà, peut-être qu'au contraire, heu, ils vont chanter un 1er morceau, heu, qu'ils avaient jamais fait avant et qu'ils se sont dit: «Bon, beh, voilà, c'est le moment», voilà et donc du coup, ils annoncent: «Beh, voilà, c'est la 1re fois qu'on fait ce morceau sur scène, heu» et heu, voilà, effectivement, c'est des expériences, heu, très différentes, heu, pour découvrir justement de la nouvelle musique, heu, par rapport, heu, par rapport au streaming ou par rapport à YouTube, ouais, effectivement, tout à fait.
Ouais. Voilà! Ouais. C'est ça, ouais, tu découvres des trucs. <inhales> Ouais. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Mmh mmh. Ouais. Donc toi, pour découvrir la nouvelle musique, hein, tu, heu, tu te sers des plateformes, tu te sers de YouTube, tu te sers aussi des concerts. Est-ce que tu as d'autres méthodes, heu, pour en trouver d'autres ou hem notamment, peut-être, quand tu voyages?
Mmh mh. Alors, quand je voyage alors, moi, je voyage, heu, je voyage très, très peu. Heu, en tout cas, quand je voyage, c'est plutôt, en tout cas, dans la France. Heu, je vais je vais rarement plus loin que la France. Heu, voilà et ça m'arrive, effectivement, en tout cas, heu heu, dans mon fourgon, puisque j'ai un fourgon semi-aménagé. Heu et j'aime bien, effectivement, partir en en vadrouille, partir en road trip et et j'aime bien, effectivement, découvrir de la musique quand je fais ça et utiliser la fonction flow et je pense que c'est un très bon moment pour ça. Mais il y a surtout, aussi, un autre moment, heu, principal, heu, pour pouvoir, heu, découvrir de la musique, heu, c'est quand je fais des soirées chez des amis, heu et ça m'arrive et d heu, effectivement, heu heu, d'aller chez des amis, aussi, qui sont très, heu, qui écoutent beaucoup de musique, voilà, qui sont aussi amoureux de de de la musique et hem et des fois, ça m'arrive de tomber, du coup, sur des morceaux que je connaissais pas et donc dans ce cas-là, j'utilise une autre application qui s'appelle Shazam
D'accord. N ouais. Oui. D'accord. Ah! Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
voilà qui est très, très utile
Exactement, ouais. <laughs>
et qui f et qui fonctionne vraiment très bien, heu ouais, voilà, tout à fait et donc ça m'arrive, heu, à ce moment-là donc je je saj je Shazam et comme ça, ça me crée automatiquement ma playlist Shazam puisque c'est directement synchronisé, du coup, avec les plateformes de streaming et puis, après, dans ce cas-là, bah, soit je les mets en favoris, soit je les crée dans une autre playlist. Et puis heu et puis, ça me permet après heu souvent aussi il y a il y a une autre méthode
Ça, c'est une merveilleuse invention. Mouais. Eh, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais.
heu, qui me permet de les découvrir, c'est les artistes liés aux artistes qui sont dans mes favoris et ça me les propose, des fois, quand je navigue, heu, voilà, sur la plateforme de streaming.
Ouais. Ah, oui. Oui, oui. D'accord. Donc une fois de plus, c'est un c'est un petit peu l'algorithme qui t'aiguille, heu, à aller voir, heu, on va dire, heu, des confrères d'un artiste que tu aimes ou heu, quelqu'un d'un du même style ou heu
Ouais.
des choses comme ça.
Tout à fait. Voilà. Exactement, mais c'est vrai qu'enfin, moi, heu, j j'ai un âge <chuckles> qui fait que, heu heu, j'ai connu, heu, l'avant, heu, enfin, avant que les plateformes de streaming existent, la musique avant les plateformes de streaming. Heu, c'était c'était beaucoup plus difficile, fallait passer surtout principalement par les radios comme, heu heu, Radio Nova, heu, FIP, heu et cetera. Heu, j'ai j j j'ai j'ai découvert assez tard, d'ailleurs, ces radios-là, mais pour découvrir de la musique, effectivement, heu, c c'était un peu plus compliqué avant.
Ouais. D'accord. OK, OK. Ouais, existe, ouais. Mais oui. Ouais, ouais. Heu, c'était beau c'était plus compliqué, ouais, ne serait-ce que, bah, parce que déjà les CD, ça coûtait, heu, cher
Mmh mh. Oui.
heu et que, bah, voilà, il y avait pas toute c toute cette possibilité, heu, d'écouter comme ça aujourd'hui que enfin qu'on a aujourd'hui, hein.
Heu, tout à fait, ouais et puis, heu et puis, c'est pareil, l'accessibilité à la musique maintenant, aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, on écoute un son: «Waouh, heu, j'adore ce j j'adore ce morceau. Trop bien, heu, je le mets direct en favori et puis, bah, je peux l'écouter à l'infini, quoi». Alors que heu
Ah, bah, oui. C'est facile. Ouais. Ouais, ouais. Quelque part, on est aussi un peu des zappeurs parce que, hem, <tsk> peut-être que, tu vois, tu écoutes les les sons qui sont proposés. Tu dis: «Ouais, ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, j'aime, ça, j'aime pas. Hop!» Enfin, tu vois, tu fais un un un tri assez rapide, en fait.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, heu, tout à fait. Heu, effectivement, mais bon, heu, c'est c c'est dans l'air du temps, <chuckles> j'ai envie de dire. Il faut il faut un petit peu, heu, s'adapter. Heu et et je le dis de cette manière-là parce qu'il y a plein de métiers qui sont reliés, maintenant, à la musique où on sait que la consommation de la musique maintenant, elle est très rapide, elle est très fast. Et heu, et oui, oui, effectivement, mais bon, heu, c'est pareil aussi pour les artistes, heu, ça a ça a jamais été aussi «facile», entre guillemets, heu heu, d'être un petit artiste, de commencer, de réussir à percer sur les réseaux sociaux.
Eh, oui. Eh oui, eh oui, complètement. Complètement. Mmh. Ouais. Exactement, ouais. De p de ouais? C c'est ça et peut-être, heu, jamais aussi difficile de tenir sur la durée.
Oui. Je pense qu'effectivement, heu, c'est lié, aussi, également, heu, quand on a autant de contenus, maintenant, sur les réseaux sociaux, quand on découvre de la musique sur les réseaux sociaux, heu, via les réels, par exemple, soit sur TikTok ou sur Instagram, heu, maintenant, les artistes doivent être, heu, polyvalents et il faut qu'ils soient il faut qu'ils sachent, hem, faire, heu heu modifier, en fait, les les les vidéos. Il faut que ce soit des monteurs vidéastes maintenant. Parce qu'il faut faire en sorte à ce que la personne, elle puisse être captée, au moins, pendant 5 à 10 secondes pour, heu, bah, pour pas qu'elle zappe, comme tu disais tout à l'heure, heu, voilà pour qu'elle reste connectée et puis qu'elle puisse rester assez longtemps pour se faire un réel avis et pas, heu, se concentrer sur ce que dit son cerveau instantanément en disant: «Vas-y, heu, c'est nul, heu, zappe». Non, non, il faut faire en sorte, effectivement, à ce que la personne puisse rester et cetera. Et donc c'est
Heu Ouais, ouais. C'est sûr. Mmh mmh. Oui! Ouais, ouais. Ouais. Complètement, ouais. Ouais. Exactement, ouais. Ouais. <chuckles> Ah, c'est sûr que c'est autre chose encore, hein.
Eh, ouais, c'est un sacré exercice, hein, maintenant, même pour les artistes, hein, heu, mmh.
Oui. Oui, complètement, complètement. Bah, écoute merci beaucoup pour, heu, tes astuces, là, pour trouver de la musique, heu, que ce soit sur les plateformes ou pas, d'ailleurs, hein. C'était très intéressant et heu, bah, ça donne vraiment envie, tu vois, d'aller explorer, heu, d'autres façons de faire.
Avec grand plaisir. Je te remercie à toi pour toutes tes questions, aussi, c'était c'était super sympa.